Ciao.
Buongiorno, ciao.
Buongiorno, come va?
Tutto bene, grazie. A te come va?
Sì, bene dai, sono un po' ma malinconica perché prima stavo parlando con una mia amica del mio ex. E sì.
Come mai? Mh-mh. Ah, caspita. Eh, no, io per esempio guardo guarda quanto a quando parlo del mio ex no, non parlo mai del mio ex, 0 malinconia, sto una favola. <chuckles>
No, no, aspetta, però del mio ex, ma io inteso come il mio primo ragazzo, eh, la mia cioè mi è venuta una malinconia un po' strana, proprio dei ricordi così.
Okay. Ah, okay, tipo, sai, l'amore un po' più adolescenziale, queste cose qu ah, okay. Mh. Quindi è un amore che è fi mh, è un amore che è finito bene, quindi, cioè nel senso vi siete lasciati in buoni rapporti?
Esatto, sì, di quell'amore lì, il primo amore, tutto, perché appunto è tornato il discors Sì, sì. L'unico sì, l'unico che è finito bene. <chuckles> Sì, sì, perché no, niente, stavamo proprio pensando a parte che io, cioè, è finita 10 anni fa questa relazione eh, quando ero piccola
Ah, che bello. <chuckles> Raccontami un po', che com Ah, wow, cioè quindi veramente storica, diciamo, cioè
S sì, sì, sì, è il mio è stato proprio a il mio primo fidanzatino, il mio primo tutto. Ave <chuckles> avevo 15 anni, fino ai 18. Ehm
Okay. Quanti anni avevi, se posso chiedere? Ah, ah okay, 3 anni. Vabbè, una relazione abbastanza duratura, dai, comunque, e hai fa
Sì, sì, ma tra l'altro una relazione a distanza eh, perché io ero a Milano, lui a Cagliari, quindi <chuckles>
Ah. E come l'hai conosciuto, se posso chiedere?
In campeggio, in estate. L'amore estivo, sai?
Ah, okay. Quindi im immagi ah sì, sì, sì, sì, è vero. Immagino che comunque, ehm, sia stato poi di per la distanza, no?
Eh sì, praticamente sì. Mhmm, diciamo che è stata una relazione bella intensa, con tanti problemi. Ma, ehm, noi eravamo veramente innam cioè se io ci ripenso adesso, proprio l'amore dei film, no, ma ci volevam proprio un bene dell'anima, è una cosa che non ho mai più riprovato.
Eh sì, immaginavo. Okay, sì. Innamorati. Bello! Bello. E ogni e ogni tanto lo senti? Cioè state ancora in contato?
Io l'ho rivisto perché i sì, sì, io l'ho rivisto negli anni, non dico tutti gli anni, però s spesso.
Okay. In campe in campeggio sempre? Oppure v okay. Mh.
I primi anni sì, poi il campeggio ha chiuso e quindi tipo 2 anni fa ci siamo rivisti a Cagliari proprio, anche con i suoi genitori, così. Ehm, lui è comunque fidanzato, eh cosa?
Ah, okay, okay. Ah-ah. Però niente. Ah, okay, okay. Allora no, pensavo niente, nessun ritorno di fiamma, nessuna scintilla no.
Eh vabbè, io ogni volta che lo vedevo, soprattutto i primi anni, per me io andavo sotto un treno per 1 o 2 mesi. <chuckles> Sì, sì.
Ah, okay. <chuckles> E lui invece poi si è fidanzato dopo poco, che tu sappia o
Eh, lui si è fidanzato dopo poco, ma poi mi ero fidanzata anche io nello stesso periodo. Solo che io poi dopo è durata 1 annetto e mezzo, mi sono lasciata. Lui tuttora è fidanzato. Però lui mi ha sempre detto
Ah, okay, okay. Mh-mh. Ah, okay. E la fidanzata lo sa che tu sei la sua ex storica, insomma?

Esatto. E, niente, poi ho chiuso i rapporti. Lei dopo mesi, poi alla f non lo so, si è svegliata dal sonno e ha detto: "Oh, scusami, io poi ho fatto schifo." Dopo che poi mi aveva dato della pazza quando poi, cioè <tsk> quello che avevo detto era era vero. Sì, sì, sì.
Madonna santa, no vabbè scioccante. Ma da da quant'è che state insieme? Da tanto?
Sì. Io e lui, ehm, 2 anne ma non è mhmm, non tanto per lui, proprio per lei, vabbè, è stato proprio deludente ovviamente. Sì. <chuckles>
Eh lei è peggio, lei è peggio sì, sì. Ma 10 anni di amicizia, cavolo.
Eh, cavolo sì. <chuckles> Guarda, ho visto che si è fatta una certa devo uscire. Eh, ci risentiamo. Ciao, buona giornata.
Che <chuckles> che coragg Va bene dai, ci sentiamo. Cia ciao. Cia cia cia Anche a te.